पता नहीं अभी काफ़ी दिनों से ये हो रहा हैं पैटर्न सा कि मैं रात को सोने जाती हूँ और कितनी-कितनी देर तक मुझे नींद ही नहीं आती। मतलब मुझे पता होता है कि मुझे सुबह ज़ल्दी उठना है तो मेरा रात को समय पर सोना ज़रूरी है पर इच कभी दिमाग में कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है और मैं आँखें बंद करके भी ज़बरदस्ती भी अगर लेटी रहूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं नींद कहाँ चली गई है? जबकि मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं तो बस तकिया पर सर रखती थी और मुझे पता ही नहीं चलता था इतनी गहरी नींद आ जाती थी। पर अभी कुछ दिनों से ये चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ और इसके चलते मेरा पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि अगला दिन मेरा खराब हो गया है। क्योंकि अगर मुझे 7 घंटे की भी नींद चाहिए तो मुझे लगता है मुश्किल से मैं 3 या 4 घंटा सो पा रही हूँ। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ? क्या आप मेरी इसमें कुछ मदद कर सकतें हैं?
जी, जी, बिल्कुल। आज के दौर में अ, ऐसा होना काफ़ी स्वभाविक है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको कुछ भी सु सुझाव दूँ। अ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि आपको नींद की समस्या है तो ये कितनी बार होता है? और कब-कब होता है, जैसे रोज़ रात को होता है या कभी-कभी रात को होता है?
उम जी। अम देखिए, अब मैं अगर सोच रही हूँ तो सिर्फ़ 1 दिन मेरे ख्याल से। अगर मैं पूरे हफ़्ते की बात करूँ तो शायद ज़्यादातर दिन, अगर 1 आधा दिन मैं छोड़ दूँ जिसमें कि मुझे अ, कहीं हम बाहर गए थे तो मुझे आने में देरी हो गई थी, तो उस दिन शायद मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं कब सोई, मुझे पता भी नहीं चला। पर उसके अलावा मुझे लगता है, हर दिन मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं सोने जा रही हूँ पर सिर्फ़ करवट बदलती रहती हूँ और फिर पता नहीं कब नींद आती है, पर बहुत देर हो जाती है तब तक।
जी, मैं समझ पा रहा हूँ। अ, तो क्या किसी ख़ास बात की चिंता है अ, जो इसके कारण अ, वस्तु आपको नींद नहीं आती, या कोई ऐसी समस्या इससे जुड़ी हुई है कि जिस जिसका ख़याल आपको सोने नहीं देती? मतलब ऐसा आ आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि आपको नींद नहीं आती?
हुँ। उम्म जी, वैसे तो कोई ऐसी समस्या तो नहीं क्योंकि सब चीज़ें पहले की तरह ही चल रही हैं। पर जब नींद नहीं आती, तो फिर बहुत सारे विचार दिमाग़ में आते हैं। कभी ये आता है याद कि हाँ, चलो, अब बेटी का 12th है, अब उसका कॉलेज में कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं वो सोचती रहती हूँ। फिर कभी याद आता है कि अच्छा कल ऑफ़िस में कोई प्रस्तुति है, उसकी मैंने तैयारी ठीक की है कि नहीं, मतलब ये ऐसे विचार हैं जो कहीं से भी आ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मैं इनके चलते बहुत तनावग्रस्त हूँ, पर ये चिंताएँ कभी भी हो उठती हैं, मतलब कभी भी आ जाती हैं और मेरा जैसे इन पे कोई वश ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
जी, जी, काफ़ी स्वाभाविक है ऐसा सोचना और ये महसूस करना। अ और ये जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप तनावग्रस्त नहीं हैं और अ, किसी चीज़ को या घरेलू समस्या को आपको परेशानी या ठेस नहीं पहुँचा रही। अ, परंतु एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि आपके अ, सोने और जागने का रूटीन क्या है? और रात में सोने के पहले आपकी क्या प्रक्रियाएँ रहती हैं? जैसे शाम को आप अगर कुछ एक्टिविटी करती हैं या कुछ चीज़ें करती हैं, तो क्या होता है वो चीज़ें? और खाना कितने बजे आपका ग्रहण होता है और आप सोने कितने बजे जाती हैं? इसको काफ़ी विस्तार से बताइएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आख़िर समस्या आ कहाँ रही है?
जी। हुँ, हुँ। हम्म। जी। अ जी। जी, जी, मैं जैसे अगर मैं खाने-पीने की बात करूँ तो देखिए अ, पहले तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 8 बजे तक खाना वग़ैरह खा लूँ और उसके बाद फ़िर अपनी बाकी की चीज़ें पूरी करूँ और तब जाकर सोने जाऊँ। पर अब इन दिनों में क्या हो रहा है मेरा थोड़ा-सा नियम बदला है और अब मैं क्या करती हूँ कि पहले अगर मुझे ऑफ़िस का कुछ भी काम अगर बचा है, या घर का मैंने कोई चीज़ निकाली है काम करने के लिए तो वो मैं पहले कर लेती हूँ और मुझे खाने में अक्सर आजकल अ, साढ़े 9 10 तक बज जाते हैं। और मैं देखिए कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 10 बजे तक सोने चली जाऊँ। पर होता क्या है साढ़े 10 बजे सोने जाती हूँ फ़िर कुछ देर फ़िर कभी कोई मोबाइल में एक बार वो एक जैसे अ, एक दिनचर्या में ही शामिल हो गया है कि चलो सोने से पहले एक बार देख लूँ कि कोई ज़रूरी कोई संदेश तो नहीं है या किसी का मैंने जवाब ना दिया हो किसी व्हाट्सएप का या एक बस वो आदत-सी है कि सोने से पहले मुझे लगता है चलो 10 मिनट मोबाइल उठाकर देख लेती हूँ। पर ये भी होता है कि कभी-कभार मुझे पता ही नहीं चलता कि वो 10 मिनट कब 1 घंटा में बदल गया, फ़िर एक थोड़ा-सा एकदम से झटका-सा लगता है कि अरे यार! बहुत देर हो गई सुबह भी उठना है, ये सोच के मैं मोबाइल साइड में करती हूँ और सोने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद फ़िर वही से वही मतलब वही चक्र शुरू हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि नींद क्यों नहीं आ रही है और इतनी क्या मतलब ऐसी चीज़ नींद कैसे हो गई कि जो मुझे नींद जिसे कहते हैं न नींद लाने के लिए मुझे इतनी कोशिश करनी पड़ रही है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि होगा। तो उसके चलते मैं थोड़ा-सा चिंतित हूँ।
जी, जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अ, स्क्रीन के अलावा आप कॉफ़ी या कैफ़ीन का सेवन करती हैं जो आपको नींद अ, से अ, नींद का प्रभाव कम लाती हैं जो आपको थकान दूर करने में मदद करती हैं? ऐसी कि अ, किसी चीज़ का आप उपयोग करती हैं?
हम्म। अ, जी देखिए, मैं कॉफ़ी पीती हूँ बहुत नियमित रूप से तो नहीं पर जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ काम करने बैठी हूँ और मुझे लगता है कि नहीं अभी थोड़ा-सा अ, एक ऊर्जा की ज़रूरत है थकान है, तो उस वक़्त मैं पी लेती हूँ। उस टाइम मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं कॉफी अक्सर रात के समय में लेती हूँ पर हाँ, बहुत नियमित नहीं पर हाँ, देखिए हफ़्ते में मुझे लगता है शायद 3 दिन ऐसा होता होगा। और वो ड़ ऐ दरअसल निर्भर करता है कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ। अगर मुझे बहुत अ, ध्यानपूर्वक कोई काम करना है तो मैं ज़रूर 1 प्याला कॉफ़ी, पी ही लेती हूँ।
जी, जी। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को को। अ, और मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने कहा कि आपकी नींद की व्यवस्था कुछ ठीक नहीं चल रही है, और आपका काफ़ी लेट सोना होता है, आपको नींद काफ़ी देर से आती है। अब चूँकि ऊर्जा का सीधा-सीधा अ, जोड़ है हमारी नींद से, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी दिनचर्या और काम की क्षमता पे कैसे प्रभावित कर रहे हैं? मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको किसी दवा या चिकित्सक की ज़रूरत है? या आपको कभी ऐसा लगा कि आपके स्वास्थ्य में कुछ अ, समस्या उत्पन्न हो रही है?
हुँ, हुँ। जी। उम्म, देखिए मैं सही कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, मैं चिकित्सक के पास तो नहीं गई हूँ अभी तक पर हाँ, ऊर्जा की कमी अक्सर महसूस करती हूँ, क्योंकि देखिए एक तो मुझे खुद को पता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई और क्योंकि एक दिन खींच लिया पर दूसरे दिन फिर मुझे लगता है कि सुबह से ही जबकि सुबह अच्छी नींद के बाद एक आप ताज़गी के साथ में उठा करती थीं और उसके बाद अपना ऑफिस निकले और बाकी सारी चीजें ऑफिस में होती रहती थी पर अब मैं देखती हूँ कि, दोपहर तक मैं काफ़ी थक जाती हूँ। तो दोपहर के बाद मैं अगर ऑफिस की चीज़ें कर रही होती हूँ, तो एक तरह से कहा जाए तो मैं उनको निपटा ही रही होती हूँ, कि बस करना है इसलिए कर रही हूँ और मैंने ये भी देखा है कि, मेरे व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है और पहले मैं इतना जल्दी चिड़चिड़ाती नहीं थी, पर अब मैं देखती हूँ ज़रा-सा भी कुछ मुझे अटपटा लगता है या किसी ने कुछ उल्टा कर दिया तो मैं अक्सर अ, उसको थोड़ा-सा मेरी झड़प भी हो जाती है, मैं थोड़ा-सा बोल भी देती हूँ, जबकि मेरा असल में ऐसा स्वभाव था नहीं जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ। तो ये भी शायद कुछ प्रभाव हैं जो कि इसी से जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
जी, जी। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो देखिए मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ कि आपको नींद को लेकर के काफ़ी समस्या है आपको नींद देर से आती है या कई बार नींद नहीं आती तो अ, आपको ख़ास चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर पे ये काफ़ी आम हो गया है क्योंकि जिस प्रकार से हमारा दौर बीत रहा है जिस जनरेशन में हम हैं यहाँ बिना स्क्रीन के अब काम नहीं होता। और जो अत्यादि चीज़ें हैं जहाँ से पालन-पोषण हमें पूरी तरीके से मिलना चाहिए, वो भी हमें नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कुछ सुझाव आपको दूँगा जो आप अपनी निजी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करके अ, आप थोड़ा उसका लाभ उठा सकती हैं। और आपको काफ़ी अ, हेल्प होगा, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा और आपको अ, वो चीज़ें अ, निजी ज़िंदगी में काफ़ी अ, इस्तेमाल अ, पूर्वक आपको अ, काम आएँगी वो, है ना? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको सोने का 1 रूटीन बनाना पड़ेगा। <smacks lips> तो आप कोशिश कीजिए कि आप अ, कितने भी बजे सोएँ, आप पहले उठने का 1 अ, स्थगित वक़्त डिसाइड कर लीजिए, जैसे कि आपने रोज सुबह 6 बजे उठना है, तो आप अ, 12 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, या मान लीजिए आपको नींद नहीं आती, तो आप कोशिश कीजिए रोज 6 बजे उठने का, <smacks lips> और आप कोशिश कीजिए कि दिन में आपको कभी-भी जब भी वक़्त मिल रहा है, तो आप छोटे-छोटे नैप ना ली ना लीजिए। छोटे-छोटे नैप ना लेके आप कुछ ऐसी छोटी-छोटी अ अ, उम, प्राथमिकताएँ कर सकती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, जो आपका मन बहलाए, जैसे संगीत सुन लेना या डांस कर लेना, या मनपसंद कुछ ओटीटी या यूट्यूब में या इंटरनेट में कुछ देख लेना जो आपका मन बहला दे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि दिन के दौरान 6 बजे उठने के बाद आप न सोएँ। इससे होगा क्या? शरीर में ऐसी गतिविधियाँ होंगी और आप अ, शाम संध्या होते तक इतने थक जाएँगे कि जाहिर-सी बात है कि आपके शरीर को नींद की आवश्यकता महसूस होगी, और आपको नहीं भी तो 9 से 10 बजे तक काफ़ी अच्छी नींद आएगी। <smacks lips> और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने सोने वाले कमरे में कुछ सुधार करना पड़ेगा, जैसे आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर शोर बिल्कुल ना हो। सोते वक़्त ख़ास करके और वहाँ रौशनी कम से कम आए, और रूम का तापमान ऐसा हो, कम से कम 22 से 24 डिग्री के अंदर, ताकि आपको नींद उसमें आने में कोई आपत्तिजनक ना हो। और कोशिश कीजिए कि आप सोने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद स्क्रीन से बिल्कुल ही दूर रहें। आपको कितना ही इम्पोर्टेंट मैसेज या कॉल है, आप कोशिश कीजिए आपको जैसे आप 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए 7 बजे तक आप फ़ोन ना छुएँ। है ना? अलार्म सेट करने की बात अलग होती है। आप अलार्म बिल्कुल सेट करिए। अलार्म सेट करके आप फ़ोन को एकदम ही साइड रख दीजिए। आप बाहर जाइए, आप थोड़ा प्राकृतिक का अ, विलुप्त लीजिए। है ना? आप चीज़ें देखिए, और कभी-भी रात में आपको ऐसा लगे कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको थकावट होने के बावजूद नींद नहीं आ रही है, तो अपने श्वास पर ध्यान देना चालू कीजिए। लम्बी-लम्बी गहरी-गहरी साँस लीजिए, और कोशिश कीजिए मन में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, वो शांत हो जाएँ। अब उसके लिए आप 1 और चीज़ कर सकती हैं। है। इंटरनेट यूट्यूब पे व्हाइट नोइज़ सर्च करके आप वो फ़्रीक्वेंसी सुनिए, वो फ़्रीक्वेंसी हमारे मन में कुछ ऐसी गतिविधियाँ करती है कि सारे हमारे जो सेल्स हैं, वो एकदम शांत हो जाते हैं। मतलब आपका मन अगर विचलित हो रहा होगा, तो मन शांत हो जाएगा। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सुझाव है जो मेरे तरफ़ से आपको मैंने दिया, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके काम आएगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी समस्या को समझ पाया और सही सुझाव दे पाया।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी। ठीक है। हुँ। अच्छा। जी। अच्छा। अच्छा। ठीक है। जी। हूँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। ठीक है। अच्छा। हुँ। हम्म। जी। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी बातें सुनकर और आपने जो भी सुझाव दिए मैं इन पर ज़रूर अमल करूँगी। मैं काफ़ी बेहतर भी महसूस कर रही हूँ तो वाक़ई इन सुझावों को देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी।